Среди 100 человек один найдется. <chuckles>
<chuckles> А это хорошо. Наверное, рыбаков там гораздо больше, да?
Да, да. Ну, просто людей, которые любят природу, а, м, приезжают там с надувными какими-то вещами, на которых поплавать. Да.
Мгм. Мгм. Слушай, а вот такой практический момент. Э, скажи, есть там какие-то запреты? Что нельзя делать на озере, либо в округе? Может быть, там костры разжигать или что-то такое?
Ну, э, там немножко неоднородная, эм, <smacks lips> по периметру доступ к воде, да? То есть, э, есть часть, которая занята официальным кемпингом, и ты тебе нужно заплатить за, э, кемпинг, чтобы с нее подойти. А <grunts>
Мгм. Въезд? Ага.
Есть неофициальная часть, где есть спокойный доступ. Но она неудобна тем, что там нету, ам, ка какой-то инфраструктуры. То есть, э э э, есть еще одна часть, где тоже платное, ну, там типа 10 долларов в день, вот, и там есть инфраструктура. То есть ты должен как бы в выбрать себе место, откуда тебе удобнее подъехать. А, правила, а, <grunts> честно говоря, я не помню. Э, саб а, да, с собаками там люди, да, то есть с животными там позво позволено, и я думаю, что есть какое-то ограничение по рыболовному делу.
Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну, спасибо тебе за эти истории. Ты знаешь, это прям такое вдохновение. Прямо хочется попасть в это место, увидеть это эту красоту, как-то созерцать её и полностью наслаждаться. Спасибо тебе за этот рассказ.
Потому что всегда нужна лицензия. Мгм. <chuckles> Приезжай. <laughs> Приез

Да, а мы после этого приезжали и с ними, и с разными другими людьми, и ходили, и заходили с разных сторон. То есть, э, я иногда туда приезжаю сама, когда мне хочется отдохнуть и у меня выдался выходной, и хочется поплавать. Особенно там классно плавать, э, летом, потому что, э, допустим, уже осень и уже сейчас слишком холодно. А, во вода в горном озере, ну, на порядок холоднее, чем в обычном озере, да.
Мгм. Мгм. Классная идея. Ну конечно. Да. Мгм. Мгм.
Но, тем не менее, мне это нравится, потому что это очень освежает. <chuckles> Особенно, э, летом у нас, когда дикая жара в долине, В в долине будет 40 градусов, а ты туда приезжаешь, там, м, 27 и отличная вода прям.
Мгм. Ого. Мгм. Наверно, можно выдохнуть как-то немножко расслабиться в этой приятной погоде и насладиться природой.
М. Да, и я беру туда мольберт или что-нибудь порисовать, а
Вау! Это звучит так атмосферно.
<laughs> Или просто какие-нибудь, э, э, блокнот акварельный. И могу почитать книжечку, послушать подкаст, э, может быть, или вообще, э, просто полежать, поспать.
Мгм. Мгм. Слушай, а вот это звучит так поэтично. Это прямо какой-то сюжет из фильма. Я не знаю, что прекрасное озеро, прекрасная местность, природа чистая, такая природа замечательная, какая-то даже в этом магия есть. И вот ты приезжаешь туда, берешь мольберт, берешь с собой любимые, там, книги либо м музыку, либо какие-то напитки, чтобы, там, согреться в осенью или охладиться летом. И это звучит действительно заманчиво. Прямо такой кадр. Но вот мне интересно стало по поводу того, что ты говоришь, что ты берешь мольберт. Э. То есть ты ты рисуешь, у тебя есть картины свои?
Ну, это реально удивительное место, я н не вру. <chuckles> Мгм. Да, есть прям такой переносной мольберт, который собирается из в на винтиках чик-чик.
А что ты любишь рисовать обычно?
Абстракцию.
Класс! И эти картины ты даришь кому-то либо продаешь?